Minsan parang daig ko pa yung buntis kung mag-crave ang dami kong iniisip kainin, tapos minsan talagang kahit gabi hahanap ako ng paraan para ano, makabili no'n. Nakaraan nga 2:00 ng madaling araw naghahanap ako ng itlog pugo, gano'n. Sabi ko, eh, wala akong mabilhan, talagang naghanap ako do'n sa bahay o eh, 'di ba may itlog tapos may harina din, ayan ta's naghanap ako ng ano pampakulay, eh, may atsuwete kami do'n ginamit ko talaga. Ayan nagluto ako, tapos gumawa din ako ng sauce yung ano lang, um, yung harina tapos nilagyan ko lang ng, ah, brown sugar gano'n para lang mayro'n akong sawsawan. May mga gano'n akong time, eh, yung sobra kong naiisip yung gusto kong kainin minsan matamis, minsan maalat, minsan nakakataba, ayan gano'n. O kaya alam mo minsan 2:00 na, 'di nag-wo-work ako mag-cra-crave ako naman sa ano, chocolate, eh, may mga ano dito convenience store na bukas siya maghapon. So gagawin ko kahit madaling araw lalabas ako para lang makabili no'n kahit ang daming aso sa daan gagawin ko haharang ko na lang yung payong ko o kaya pagka pauwi sasakayin na lang ako ng tricycle gano'n makabili lang ako ng gusto kong kainin. Kasi kung minsan mas mahal kapagka ano, eh, kapagka pina-order kaya ako na lang mismo pumupunta do'n, nag-be-break ako para bumili.
Mhm. Mhm. Ah. Mhm, kailan ba? <chuckles> Hmm, talaga? Talagang alam mo 'yon, nagki-crave ka nga din talaga 'no, sa mga pagkain. Pero kailan mo ba na, kadalasang nararamdaman yung cravings na ito, 'pag pagod, ganyan, stress or ano?
Basta nasi-stress ako o kaya kapagka nabo-bored ako, naghahanap ako ng makukutkot, naghahanap ako ng matamis o kaya ng yung puwede kong kainin. Halimbawa 'pag bored ako, tatayo ako niyan tapos lalabas ako, maghahanap ako ng mga tindahan ng mga street foods saka ng mga kung anu-ano pa. Tapos kakain ako, babalik ako sa bahay, satisfied na ako, parang nawala na 'yong boredom ko, gano'n. Kahit hindi naman ako gutom, eh, naghahanap lang ako ng kakainin para lang maalis 'yong boredom ko. Kasi minsan 'pag bored ako, ang dami-daming pumapasok sa isip ko, may mga negative, may mga positive. Tumatawa ako mag-isa, para akong <chuckles> nasisiraan ng bait. Kaya, ayon, gano'n, kumakain na lang ako.
M Hmm, okey. Pero nasubukan mo na ba na pigilan ito, oo, o kontrolin, oo, yung cravings minsan?
Hmm, oo, naman lalo na kapagka napapansin ko na sobrang tamis na ng mga kinakain ko. Kasi sabi ko baka mamaya diabetes na yung u kauwian nito 'no? Mahirap naman, ang dami pa namang mga sakit na dulot no'n. So, yun din kapagka ano, 'pag nakokonsensya din ako, pero huli na, nakain ko na, <laughs> gano'n.
Mhm. Hmm, okey. So pag, ah, tawag dito, pag nag-eenjoy ka 'no, ah, sa pagkain, ganyan, nakukuha mo na kumbaga kinahiligan mo talaga mag-crave ng mga iba't ibang pagkain pag-stress o di pagod, ah, sa, ah, karanasan na ito, ikaw ba, nag-e-enjoy ka ba, ah, alone sa pagkain, pagki-crave o may madalas kang kasama?
Ah, minsan may kasama ako pero kadalasan kahit ako lang mag-isa, talagang ayon, nag-aano ko, "stress eating" ba tawag diyan? Yung kapag stress ako, hahanap ako ng mga pwede kong ngatain para hindi ako mag oo, gano'n. Kahit ano pa ano ang lasa niyan. <chuckles>
Mhm. Mga comfort food. Hmm, okey. Nagmamaha ayan. Sabagay, naintindihan ko lalo na 'pag, ah, sabi mo nga, nai-stress o 'di kaya pagod. Parang, naghahanap talaga 'yong katawan, ng mapagtutuunan ng, ah, pansin para ma-comfort, 'yan. Alam mo, para ma-control, oo, 'yong, ano tawag dito, ah, paghawak mo ng, ah, cravings, ganiyan, ah, sa araw-araw, makakatulong, 'pag ayusin mo 'yong daily habits, oo. Kasi kadalasan kasi lumalakas 'yong cravings kapag halimbawa kulang 'yong tulog, ganiyan, hindi kumakain ng tama. Halimbawa, eh, breakfast sana 'pag, ah, 7 or 8 pero hindi, ah, nangyayari, hindi nakakakain. Kaya, alam mo 'yon, nakakaapekto pala 'yon, para mapalakas 'yong or palakasin 'yong cravings mo, oo. And then, nakakaimpluwensya din 'pag, ah, laging nauubos 'yong energy, o, lalo na 'pag busy ka sa work. So, maaari mong subukan 'yong, pagkain ng regular, oo, tulad ng, ah, huwag kakaligtaan 'yong breakfast, lunch at saka sa di at saka dinner. And then, pantayan mo rin 'yong diet mo, maaaring more on protein, oo, sa bawat kain, and then, hindi rin, kakaligtaan 'yong, alam mo 'yon, uminom ng tubig, oo, maraming tubig, enough na tubig sa, maghapon, oo, at saka tulog, 'no. Ikaw ba, oo, kumusta naman 'yong tulog mo?
'bits, 'no. Mm. Totoo 'yan. Alam mo oo. A masarap 'yon, eh. Kasi kapagka puyat ako, saka pagod, parang gusto kong bawiin sa pagkain. Tapos maghahanap ako ng ano ko, pampagana ko, halimbawa, kulang tulog ko ngayon, eh, tinatamad ako sa work, magki-crave ako sa matatamis, hahanap ako ng mga puwede kong kainin, gano'n.
Mhm, okey. Ah, 'yon, so makakatulong talaga 'pag, ah, alam mo 'yun, tamang oras ng pagtulog kasi kapag, ah ah, busog ang katawan o nakapagpahinga, ah, mas mahina 'yung cravings, oo. Napansin mo rin ba ito, sa'yo, naobserbahan mo din ba na 'pag may sapat kang, ah, pahinga at tsaka siyempre nakakain nang tama, eh, hindi gaano 'yung pagki-crave mo ng ibang pagkain na junk foods o di kaya snack, ganiyan?
Mm, actually kapag ano 'ko, well-rested tapos busog naman ako or ano, healthy 'yung kinain ko, hindi ako nanlalata ganun, ta's hindi ako naghahanap ng kung ano-ano. Parang magaan 'yung pakiramdam ko at hindi ako nagiging iritable o hindi 'yung hindi ako mapakali, kasi kapagka ano 'ko 'yung talagang pagod tapos stress ganiyan, hindi ako mapakali, naghahanap ako ng mapagtutuunan ko ng pansin, o 'yung makakapagpapawi ng ano ko ng inis ko, or nung nararamdaman kong pagod, kaya naghahanap ako ng mga pagkain. Pero kapagka nga 'yon, busog ako, wala naman akong masyadong nafi-feel na gano'n, ah, okey na sa'king magpahinga, diretso na sa pahinga o kaya maka nakakapag-work ako nang hindi ako nalilito, gano'n.
Mhm, okey, ayun. So nasubukan mo na rin ba na kumbaga, ah, palitan o di kaya, ah, may mga alternatibo na pagkain para maiwasan 'yung matamis o di kaya 'yung matamis palitan ng prutas, ganiyan. Ah, 'yung maalat na mga chichirya, ah, siguro, ah, pa puwedeng palitan ng, alam mo 'yun, ah, cucumber sticks, ganiyan nuts o boiled egg, naranasan mo bang, ah, tawag dito, kumain na lang ng mga alternatibong pagkain na alam mo 'yun, nakakabusog talaga.
Ah, 'yung i nilagang itlog, actually kasi may nakapagsabi sa akin 'yan kung ayaw ko daw ma-high blood kalahati lang daw 'yung' pula pero 'yung buong white 'yun daw kakainin, mas healthy daw 'yun. Ginawa ko 'yun sa ano ko, eh, sa breakfast kasi kadalasan lagi akong kumakain ng champorado, gano'n, eh, napagsabihan ako na, "Ang tamis-tamis nung kinakain mo masama sa katawan." Gano'n. So ako naman parang, "Oo nga 'no, masyado ngang matamis 'to, hanap ako ng iba." So may nag-suggest sa akin ng itlog ganiyan. 'Saka 'yung ano papalitan 'yung matamis, actually mangga lang 'yung gusto kong matamis na prutas. Kaya minsan naghahanap ako ng mangga. Pero hindi, eh, may time din talaga na, gusto ko ang ibang klase ng tamis, 'yung parang juice 'yung iniinom, kaya ayon ano may mga time na nag bumibili na lang ako ng buko juice gano'n, 'yung mas healthy, 'yung mas totoo, o kaya gumagawa ako ng mango juice ko para hindi na ako maghanap ng soft drinks o ng mga matatamis na inumin.
Mhm. Mhm. Okey. Hmm, okey. Okey, alam mo makakatulong din 'pag, ah, iwasan 'yung maramihang stock, oo, sa bahay. Sang-ayon ka ba, na minsan nag na-ti-trigger din 'yung pagnanasa o cravings mo sa pagkain kung alam mong may stock ka? Oo.
Ah, oo, gano'n nga, minsan naiisip ko 'yan, na parang, "Hmm, ang dami ko namang ano, na nagagawang ah, nakakain na ganiyan." Tapos, habang kinokondisyon ko na lang 'yung isip ko na, "Ha, gabi" parang pinipigilan ko na, kasi nakokonsensiya na nga ako na, ang dami ko na palang na-te-take.
Mhm. Okey, so ayun, ma isa pa 'yun na, kumbaga tips para alam mo 'yun, simpleng paraan para ma-manage mo 'yung, ah, cravings. Ah, kasi siyempre, nakakatulong 'pag, ah, huwag ka ng mag-stock ng food sa bahay, ganiyan. Ah, puwede mo ring, ah, tawag dito hindi ilagay, oo. Ilayo sa mesa kumbaga, sa kusina, 'yung mga pagkain na alam mo na nagpapati kumbaga, siyempre 'pag alam mo na 'andun lang sa kusina, ganiyan, ah, 'di ba parang, ah, na-e-encourage ka na pumunta para kainin, ayon.
Opo. Mm. Actually, iiwasan ko na nga din 'yong mag-stock. Kasi, kung minsan ang mga stock ko talaga dito puro mga biscuit na matatamis, gano'n. 'Pagka naman kasi hindi gano'n, madaling maano, madaling mabulok, ganiyan. Kaya I I mean kapagka gano'n madaling mabulok, kaya, kung minsan ang ini-stock ko talaga mga delata o kaya mga, ano, <smacks lips> biscuit nga na matatamis or mga kendi para, minsan kakagat-kagat ako. Eh, tama nga naman kayo, kung wala naman 'yon wala akong makukuha. Siguro tatanggalin ko na din 'yon pa unti-unti. Para naman, masanay ako na, hindi 'yon 'yong nagiging first option ko. Saka, minsan napansin ko 'pagka nab ano, hindi naman kailangan kain nang kain parang, minsan nga kahit ano, eh, every 12 hours, 'yong ibang tao nga gano'n, 'di ba. So, ta-try ko na lang din na i-manage talaga, 'yong, ito at hindi ko na gagawing coping strategy 'yong, pagkain kapag nasi-stress ako. Kasi, bukod sa napapansin ko medyo nananaba ako, eh, 'yon nga nag-aalala din talaga ako sa health ko. 'Tsaka, alam mo naman 'pag tumatanda ka 'yong cell mo, 'yong lahat, sa katawan mo hindi na gano'n kaano, eh, kasing lakas o kasing ganda no'ng bata pa. So, 'yon, nag-iingat na din ako talaga ngayon. Kaya, um, 'yong mga, paraan na sinabi mo sa'kin sobrang helpful no'n kasi, tama ka, puwede ko namang, ano 'yon, 'wag piliin na 'wag kumuha ng gano'n, 'wag bumili ng gano'n para wal out of sight, out of mind na nga kumbaga. At madami naman ding healthier options, siguro kung talagang hindi mapigilan, eh, maghanap na lang ako, na mag-effort na lang din ako, na, maghanap ng masu masustansya kung puwede mangga o kaya strawberry, ayun na lang para hindi, masyadong ano. Salama
Mhm. Mhm. Maraming salamat din, 'no, sa pag-uusap. At, ah, alam mo, marami din akong natutunan sa'yo na, ah, siyempre napag-alala din sa akin 'to, kung paano din pangalagaan, ang sarili. At 'yong napag-usapan natin na, ah, simpleng paraan para ma-manage 'yong cravings. Ah, sana, maaari mong subukan 'yong mga 'yon at makakatulong ah, sa'yo, oo. Maraming salamat at hanggang sa muli paalam.
Thank you po sa time niyo, sa pakikinig. Pa